Sì, cioè, la musica fa parte di tutta la mia routine da quando mi sveglio fino a quando vado a dormire. Ehm, lo ha s lo ha sempre fatto da quando, magari, andavo, uhm, a scuola, sull'autobus. Ehm, di mattina: cuffie, musica, musica fino a quando arrivavo. Lezioni, poi musica a casa, uhm, durante il ritorno. Poi, a casa con i miei amici in macchina, eccetera, mi ha sempre accompagnato. Adesso, uhm, invece, mhmm, sempre così: la mattina devo partire con un po' di musica per darmi la carica; poi, quando faccio palestra quando vado in palestra, uguale, musica.
Mh-mh. Okay. Sì. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Beh, importante per te.
Sì, esatto, è molto importante perché mi dà mi f mi fa superare i miei limiti mentali diciamo, non so. Mi fa vivere il presente.
Ovviamente, cioè, mi sembra mi sembra proprio mh-mh. Certo, che poi è fondamentale avere avere una cosa del genere che appunto, come dicevi prima, ti sproni a dare il meglio di te. Ma, uhm, c'è ehm, secondo te un, un artista ehm, che fatto un po' da colonna sonora della della tua vita e in particolare della tua adolescenza?
Esatto. Allora della mia adolescenza sì, <chuckles> uhm, Sfera Ebbasta, uhm, lo ha fatto. Adesso, tipo, mhmm, non riesco più ad ascoltarmelo come allora, ma anche perché, magari, lui si è si è evu esatto, si è evoluto molto anche, ha preso altre direzioni artistiche, eccetera. Però, uhm, c'è stato lui è stato un caso perché si è alli allineato proprio. La musica che faceva uscire in quel periodo, rispecchiava quello che vivevo proprio tutti i giorni, c'erano sempre coincidenze. Allora, era come se lui mi narrasse delle cose e del fatto che, comunque, anche se, magari, si vive nelle zone più difficili, la mhmm, la scelta migliore è, comunque, di fare qualcosa di positivo e di non fare cose negative, chiaramente.
Mh-mh. Okay. Beh sì si cresce, i gusti cambiano. Mh-mh. Sì. Ah-ah. Ah! Okay. Mh-mh. Assolutamente che poi ehm, come magari mi confermerai ehm, avere appunto una rappresentazione, specialmente musicale che mi sembra così importante per te credo sia stato fondamentale anche nella crescita, no?
Esatto, molto fondamentale.
Certo. Guarda io ti ringrazio, è stato un piacere, è stato interessantissimo ehm, poter poter parlare della musica in generale, il modo in cui ti influenza e ti ha influenzato praticamente da sempre, cioè da durante proprio la crescita e ogni fase della vita. È stato davvero un piacere.
Grazie a te, grazie mille. Esatto. Anche per me, grazie mille.